Aku tuh, bisa dibilang, e setiap harinya punya jadwal yang padat ya Kak, ya. Karena selain bekerja, aku pun juga olahraga, kemudian aku juga harus beres-beres rumah gitu ya, dan mengatur-ngatur ya, barang-barang di rumah gitu setiap harinya lah, bersih-bersih seperti itu. Kerjaan pun aku lebih dari 1 Kak gitu, jadi aku punya kerjaan utama dan kerjaan sampingan seperti itu. Di mana biasanya aku kerjakan Senin e Senin sampai Jumat itu full dua-duanya ya, kemudian Sabtu dan Minggu ya, kerjaan sampingan aja. Nah, Sabtu sama Minggu itu kan, sebenarnya adalah waktu yang, e bisa dibilang aku punya waktu lebih, eee, luangnya lebih banyak ya Kak.
Iya. Oke oke.
Karena ya, aku kan hanya ada kerjaan sampingan aja kalau udah Sabtu, Minggu gitu. Tapi biasanya, e ketika mau ngambil waktu untuk istirahat, untuk santai, gitu ya, yang mana itu harusnya memang aku miliki ya, itu pasti ada aja suara kritik ya, dari dalam diriku sendiri. Kayak misalnya ngomong kayak gini, "Kok kamu istirahat sih? Itu loh, waktumu masih banyak, bisa dipakai buat tambahin kerja lagi, gitu. Ya, kamu diri kamu sendiri mau ini mencapai tujuan besar, kok gini aja udah istirahat sih?" Kayak gitu, Kak. Itu sering banget muncul, kayak gitu ya. Di lain sisi, itu memang bisa nge-boost aku ya, supaya aku jauh lebih berproduktif, gitu, bahkan setiap harinya, gitu ya. Tapi di sisi lainnya, aku ngerasa takutnya, nanti aku kalau misalnya dipaksakan seperti itu, aku sampai di titik di mana aku jadi burnout, gitu Kak. Karena terlalu memaksakan ya, karena ya kerjaku tiap hari juga sih, Kak, gitu. Kira-kira Kakak bisa gak ya, kasih aku saran supaya apa ya, suara-suara kritik, gitu ya, dari diriku sendiri, gitu, enggak terlalu keraslah ya, Kak. Setidaknya karena ya, bagaimanapun juga aku tetap butuh istirahat sih, Kak, gitu.
Oh, kebayang kebayang, terus? Oh, ya ampun. Oke, paham. Oke oke oke. Oke, Kak. Aduh, e aku apa ya namanya, e mengapresi du mengapresiasi dulu ya Kak, karena Kakaknya memang pekerja keras gitu kan, dan bertanggung jawab ya Kak. Dan, e tapi aku juga turut, e apa ya, sedih gitu ya, ketika Kakaknya merasa kalau istirahat itu adalah sesuatu yang salah gitu ya Kak. Nah, e wajar sih, kalau suara itu muncul ya, karena Kakaknya terbiasa bertanggung jawab, terbiasa produktif dan mungkin terbiasa menilai, eee, apa ya, nilai diri itu dari seberapa banyak yang dikerjakan ya. Jadi saat istirahat otak tuh, kayak terasa gelisah. Nah, itu bukan tanda Kakaknya malas ya, tapi tanda kalau Kakaknya tuh, udah lama gitu kan, berada di di mode yang, e istilahnya bertahan gitu kan. Nah, mungkin aku ada beberapa pertanyaan ya Kak, yang, e sebelum aku ngasih saran. Nah, e biasanya suara kritik itu ya, ga dari diri Kakak itu paling kerasnya muncul di waktu apa sih Kak? Malam, akhir pekan atau setelah melihat orang lain kerja gitu pas tela e pas Kakaknya istirahat?
Nah, iya. Ah, iya betul banget lah. Seperti itu ya, heeh, paham. Boleh boleh gimana itu Kak? Hmm oke. Iya, jadi, e kalau untuk konteks ya, setiap hari Senin sampai Jumat aku tuh, pagi siang malam tuh, kerja full ya Kak. Jadi ya, enggak ada pikiran kayak gitu karena emang itu udah jadwal yang aku buat seperti itu. Nah, sebenarnya di hari Sabtu dan Minggu aku juga udah buat jadwal sih Kak, di mana aku mulai kerja sampingan tuh, biasanya jam 09:00 pagi, kemudian aku selesaikan biasanya jam 03:00 sore Kak seperti itu. Nah, tapi kan sebenarnya itu dari jam 03:00 sore sampai sampai waktu tidur itu kan masih gapnya cukup panjang ya Kak, gitu. Iya jadi, aku ya pengen istirahat lah, di situ namanya juga weekend ya, dan se setelah semingguan kerja masa enggak istirahat gitu. Nah istirahat tapi ketika aku istirahat di waktu gap yang masih panjang itu ya, antara jam yang ya, selesai aku kerja sampingan sampai dengan jam tidur itu sering munculnya di situ Kak pikiran-pikiran kayak tadi ya, kayak kan mikirnya gini, "Lah ini waktunya masih banyak kok gitu, kamu kerja dikit lagi juga masih bisa istirahat nanti istirahatnya bentar ajalah gitu ngapain sih kamu." gitu. Nah, tapi kan definisi istirahat di sini kan, sebenarnya enggak hanya tidur ya Kak, bisa ya bisa jadi ya refreshing aja gitu, karena kan otakku juga pasti penuh dengan pekerjaan kan Kak. Ya aku takutnya nanti lama-lama burnout iya gitu sih, Kak.
Oke. Iya, ampun. Panjang iya. Iya, ya. Ah, mhm. Iya, ya, paham. Iya, iya bener. Iya burnout gitu ya, Kak. Iya, bener bener. Wah, e aku bisa paham ya, Kak, situasinya. Gitu kan sebenarnya kalau tubuh Kakak tuh, udah ada sinyal kalau, e pe Kakak tuh, butuh banget sama istirahat. Tapi kayak pikiran tuh, kayak, e menekan Kakak, gitu kan, untuk, e "Sayang loh, kalau enggak kerja, gitu kan. Harusnya kamu tuh, menggunakan kesempatan ini untuk kerja," gitu ya, Kak. Wah, oke. Nah, mungkin ini aku ingin tanya lagi, kalau Kakaknya bener-bener istirahat nih, hal apa sih, yang paling Kakak takutkan terjadi, gitu Kak? Apakah Kakaknya, eee, takut, gitu kan. Bukan takut sih, khawatir kalau, e hasilnya tidak sesuai dengan apa yang Kakak inginkan, gitu kan. Misalnya, e apa uangnya tidak sesuai dengan yang Kakak inginkan, gitu. Gimana tuh, Kak?
Betul. Iya, bener banget Kak. Boleh. Iya. Hmm, paham. Sesuai ya, iya. Iya jadi ketika aku istirahat memilih, akhirnya memilih untuk istirahat gitu ya anggaplah aku memaksa istirahat, kemudian, eee, akhirnya bisa istirahat dan gak kerja gitu ya di-weekend, nanti, biasanya ya Kak, ya, aku pernah sih beberapa kali ya aku paksain untuk istirahat gitu, karena benar-benar udah capek banget gitu tapi, ya pada ujung-ujungnya ketika aku udah selesai istirahat, yang ada di pikiranku adalah penyesalan Kak, gitu aku mikirnya karena, eee, ya tadi karena pas ketika aku selesai istirahat ya, suara kritik tadi itu muncul-muncul lagi gitu Kak, kayak misalnya, "Tuh kan kamu tadi ngapain sih gitu istirahat gitu, terus ini lihat nih waktunya tinggal segini nih," gitu ya udahlah terus habis itu aku, jadi malah menyesal karena ya harusnya tadi aku, ke ini apa kerja aja ya coba tadi kalau aku kerja aku jadi mengandai-andai gitu loh Kak, coba kalau misalnya tadi aku kerja pasti aku udah dapat, se ini ini ini gitu baik dari skill kemudian dari income juga portofolio kayak gitu, iya kamu sih gak manfaatin waktu dengan baik gitu Kak, yang muncul.
Iya, terus? Ya ampun. Oh, oke oke. Iya iya paham. Iya paham, jadi Oh ya ampun. Jadi sampai ada di titik penyesalan juga ya Kak, oke oke udah aku paham nih, eee, mungkin nih, ada saran yang mudah-mudahan bisa relevan ya Kak, dengan kondisi Kakak, dan bisa realistis nih, mungkin yang pertama Kakaknya, eee, bisa apa ya mencoba untuk membedakan suara ya antara tanggung jawab dan suara penghakiman jadi, tidak semua dorongan kerja itu sebenarnya sehat loh Kak, nah, eee, suara tanggung jawab itu membantu Kakak, bertahan dan berkembang se sedangkan, eee, suara penghakiman itu membuat Kakak, merasa bersalah walau sedang melakukan hal wajar jadi sebenarnya kan istirahat itu wajar ya Kak, nah itu tuh sebenarnya sebuah penghakiman dari diri sendiri Kak, dan itu, eee, tidak baik ya Kak, jadi saat iya saat hal itu muncul ya penghakiman gitu kan dari diri Kakak, muncul, coba deh tanyakan gitu ini tuh sebenarnya membantu atau justru menekan gitu Kak, nah terus Kakaknya, mungkin bisa untuk apa ya mengubah definisi produktif ya Kak, jadi eee, iya produktif, jadi produktif itu tidak selalu berarti menghasilkan uang ya Kak, atau output, nah istirahat juga itu membuat, eee, kembali fokus Kakak, gitu kan juga jadi intinya istirahat itu adalah bagian dari, eee, kerja Kakak, jangka panjang, jadi kalau misalnya, iya kalau misalnya Kakaknya, sedang menjaga apa ya Kakak, sedang menjaga alat kerjamu yang paling penting itu adalah pikiran dan tubuh jadi, Kakaknya, eee, coba, eee, menerapkan kalau istirahat juga adalah bagian dari jam kerja gitu Kak, bukan dari, eee, bagian di luar iya di luar kerja seperti itu, demi apa karena kalau misalnya, eee, Kakaknya, menetapkan, eee, istirahat sebagai jam kerja gitu kan nanti Kakaknya, akan lebih produktif gitu kan tidak merasa bersalah lagi, gitu Kak, nah kira-kira, gimana tuh Kak, Kakaknya, pernah mencoba untuk seperti itu atau tidak, Kak?
Iya bener banget Kak. Mmm, gimana Kak? Oh oke. Oke oke, baik. Ah hah, ah paham, iya. Tidak baik ya? Mmm, oke oke. Produktif. Mmm, menarik sih. Wah, hal menarik nih. Iya. Oh oke. Yang dari kerja, gitu ya? Mhm. Iya. Iya. Paham. Iya, jadi, kalau di kata pernah coba-coba mencoba tidak pernah, ya, Kak. Jujur k eee, konsep yang Kakak sampaikan tadi itu aku baru dengar, sih, Kak, di mana, ya, aku harusnya lebih menganggap bahwa tidur itu adalah termasuk jam kerja, dan juga investasi, ya, jatuhnya, ya, berarti. Karena, ketika aku tidur, ya, itu pun akan bisa membantu aku lebih fokus lagi nantinya. Kemudian juga, eee, apa namanya, ya, aku juga enggak akan sakit, gitu, ya, secara secara mental dan secara fisik, gitu, akan lebih bugar juga. Yang ujung-ujungnya nanti, pasti akan menghasilkan kualitas pekerjaan yang lebih baik, gitu, ya, Kak, ya. Ah, iya iya. Terus, sebelumnya, aku belum kepikiran se sampai sedalam itu, sih, Kak, tapi dari yang Kakak sampaikan, ya, aku ngerasa bahwa, wah, iya juga, ya, tidur itu jangan dijadiin, eee, suatu hal di luar kerja, justru itu adalah salah satu hal yang bagian dari kerja, benar. Wah, bisa banget, sih, aku terapin.
Iya, betul banget, Kak. Iya, betul banget. Iya, benar banget, Kak. Iya, bagian dari kerja. Iya, dan mu iya, dan mungkin, eee, lanjut, eee, dari yang tadi, ya Kak, tentang istirahat itu, eee, me apa bagian dari jam kerja. Jadi, Kakaknya mungkin bisa menjadwalkan istirahat, seperti menjadwalkan kerja. Jadi, eee, banyak orang yang merasa bersalah beristirahat, ya, karena dianggap curi-curi waktu, nih, seperti Kakak. Nah, dengan memberi slot waktu khusus, itu istirahat itu, apa ya Kak ya, punya tempat tersendiri, ya, Kak. Misalnya, nih, e satu jam Iya, gitu, kan, satu jam se eee, istirahat itu dianggap bagian dari sistem kerja, ya, Kak. Itu bukan pelanggaran. Nah, mungkin itu, ya, Kak, dari aku.
Iya. Hmm. Oke, deh. Hmm, iya, sih. Hmm, iya, lebih fokus ,ya. Mhm. Paham. Oh, iya iya. Wah, terima kasih banyak, ya, Kak, eee, sudah dengerin aku dari awal sampai akhir tadi, ya. Jujur, sekarang perasaanku jauh lebih lega, gitu. Apalagi aku, ya, bisa dibilang ngerasa terlalu keras, ya, sama diriku sendiri. Tapi, mendengarkan Kakak menyampaikan berbagai macam perspektif dan juga saran, itu, jujur banget, Kak, itu ngebuka pikiranku jauh lebih luas, gitu, dan aku terinspirasi banget, sih, Kak sama saran yang Kakak sampaikan. Nanti, mau aku cobain, ya, Kak.
Iya, Kak. Oke. Iya, Kak, eee, semangat, ya, Kak. Jadi, eee, mungkin Kakaknya bisa mengingat bahwa istirahat itu bukan tanda menyerah, ya, tapi bagian dari, eee, cara Kakak bisa terus bertahan, gitu, kan, bisa konsisten. Eee, semangat, ya, Kak. Aku berharap Kakaknya bisa lebih produktif, bisa mempunyai waktu istirahat yang sesuai dengan porsi kerja Kakak, ya, Kak.
Hmm, terima kasih. Oh, iya, amin. Terima kasih banyak, ya, Kak, sekali lagi. Sampai jumpa, Kak.
Sampai jumpa.